जी अ, बिल्कुल। धन्यवाद आपके इस सलाह के लिए, कहीं न कहीं अब मुझे लगता है बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, जो आपने बताया जिम्मेदारियों को कहीं न कहीं पहले तय करोगे जो ज़रूरी है, उसे तय करो और क्या ज़रूरी है करना है और जो आपने बताया छोटे भाई को अ, कहीं न कहीं आप अ, जिम्मेदारियाँ दें, जि जिसे लगता है कि देना चाहिए। अ, बिल्कुल अ, मैं लगता है कि हाँ, अब मुझे लगता है थोड़ा-सा मैं अपनी प्राथमिकता समझ जिस तरह आपने सलाह मुझे बताई है और जो तरीके आपने बताए हैं और बिल्कुल अ, बेहद दिल से धन्यवाद आपका इस अ, सलाह के लिए और मैं बिल्कुल इस तरीकों और सलाह को अपनाऊँगा ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को कहीं न कहीं एक प्राथमिकता दे सकूँ। जी धन्यवाद।
कोई बात नहीं, आपको जब भी मेरी सहायता या फिर मेरी सलाह चाहिए हो, आप कभी भी बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा।
हाँ जी। जी, बिल्कुल। <chuckles> जी, धन्यवाद धन्यवा